Heu, alors, écoute, heu, ça fait quelques temps que je perds ma motivation de faire des choses, être créatif, productif et particulièrement, d'aller à la salle de sport et même de manger bien pour heu Ouais.
D'accord, mais eh, ça fait combien de temps que là que ça a commencé, ce truc-là?
Bah, pour te placer du contexte, là, je rentre d'Australie. En Australie, heu, je suis devenu quelqu'un de bien, qui prend soin de soi, qui va à la salle de sport. J'ai commencé la salle de sport 5 fois par semaine, j'ai mangé bien, enfin tout allait bien. Je suis rentré, ça fait, ouais, 2 mois maintenant et depuis et la 1re semaine où je suis rentré je j'avais encore cet élan de motivation et petit à petit, ouais, donc ça fait à peu près 2 mois et demi que ça se dégrade et je suis passé de 5 fois à 3 fois, la salle de sport puis 2 fois et là encore 2 fois. Heu, ça me motive pas trop d'y aller, quoi et et il y a tout qui va avec, ouais.
Ouais! D'accord. Oui. Ah oui. Ah oui, c'est clair là que c'est c'est pas ça a pas l'air simple, heu, ce que tu es. Mais c'est, heu, au départ, là, dès que tu étais en Australie, c'était quoi, ton objectif? Est ce que tu as heu, c'était quoi l'objectif, déjà, de départ et maintenant, c'est quoi qu'en fait qui a changé entre-temps? Est ce que c'est le le fait de revenir, heu, où tu habites actuellement?
Oui, c'est clairement ça. Enfin le je suis parti en Australie, quelque part, pour sortir de ma zone de confort et pour, heu, me découvrir moi, changer, heu, devenir quelqu'un de meilleur, heu, quelqu'un qui prend soin de lui, heu, enfin, qui veut créer tout ça et ça a marché. Mais le fait de retourner en France, dans ma zone de confort, en plus, chez mes parents c'est très confortable.
Mmh. D'accord. Mmh. Oui.
Beh, ça fait que j'ai petit à petit, je me je me laisse aller, en fait, hein, dans dans mon confort, heu, dans mon confort et la facilité et je vais de moins en moins à la salle de sport. C'est pas encore effacé, mais voilà, quoi.
D'acc ah oui! Ah, ouais, non, mais je comprends là tout à fait ce que tu ressens, heu, donc, en fait, finalement, c'est un peu le côté, heu f ouais comme tu dis, zone de confort, un peu distraction et est-ce que c'est aussi peut-être le fait que tu as pas de résultats tout de suite? Parce que dans la musculation, justement, c'est pas, heu, en allant par exemple quelques semaines à la salle que tu as des résultats. Apparemment, c'est au moins du, heu, 3-6 mois, voire plus.
Bah, pour le coup, heu heu, j'ai commencé la salle de sport en Australie comme je t'ai dit pendant 4 mois et j'ai eu des résultats, pas énormes mais des bons résultats. J'ai encore perdu 5 kilos aujourd'hui. Enfin, j'ai 5 kilos depuis les mon départ et si je continue comme ça, je vais les reprendre petit à petit. Fr non, donc non, c'est pas les résultats. J'ai vraiment fait le bon départ, hein.
D'accord. Oui. Ah, oui! Du coup du coup ton ton objectif mais c'est c'est du coup ton objectif de base c'était perdre du poids? C'est ça?
C'était avoir de la discipline dans ma vie de manière générale et ouais a quitte à aller à la salle, être en bonne santé, autant avoir un un corps, heu, athlétique et donc avoir un corps athlétique ça passe par perdre du poids aussi, oui, bien sûr.
Oui. Bien sûr. Mmh. Mmh et et aujourd'hui, là tu tu dis, bon, c'est vrai que tu as tu es dans ta zone de confort donc, heu, forcément, tu enchaînes plus les 5 fois par semaine, heu, mais est ce que tu as d'autres contraintes aujourd'hui? Mise à part la, heu atte est ce que c'est tu as moins de temps ou est-ce que tu as moins de soutien que tu avais là-bas? Heu, q c'est quoi qui est un peu, heu, différent?
Heu, je pense justement que s enfin, c'est pas une question de temps. Le temps je l'ai. C'est une question de motivation et de beaucoup de procrastination aussi: «Heu, oh, c'est pas grave j'irai demain à la salle. Oh c'est pas grave, heu, je peux manger, heu, la part de pizza supplémentaire aujourd'hui, allez».
Oui. Ah, oui, OK, je comprends. Alors là, c'est sûr que c'est pas c'est pas forcément évident. En tout cas je suis désolé pour ce que tu ressens. Mais, est ce que, hem, heu, tu as déjà pensé, par exemple, à te faire un programme? Parce que, heu heu, dans dans l dans la vie, tu as la motivation et tu as la discipline. La motivation, c'est quelque fosse qui va fluctuer, donc tu vas être tu peux être très motivé un jour et le lendemain ne plus avoir envie de le faire. Par contre, la discipline, c'est quelque chose qui va rester dans le temps puisque, heu, tu es, heu, tu t'es discipliné à effectuer des tâches en les programmant. Tu vois? Est-ce que tu as déjà pensé à faire un programme? Par exemple te dire: «Heu, demain je vais faire telle et telle partie, après-demain», mais un truc réaliste, hein, bien évidemment!
Mmh, bien sûr. Oui, bien sûr, ben, quand j'allais à la salle, j'ai un programme fait pour 5 jours par semaine. Mais c'est vrai que je peux l'adapter est-ce que tu est-ce que tu penses que je dois l'adapter pour 2 jours actuellement? Ou est-ce que je le garde pour 5 sou jours par se heu pour 5 jours par semaine avec comme objectif d'y retourner 5 jours par semaine ou 3 jours, enfin, tu en penses quoi?
Mmh. Bah, c'est sûr que là tu tu es tu avais commencé quand même assez fort où où où où tu étais en Australie, heu, peut-être qu'il faut quand même là rester dans la reprendre puisque là, tu as quand même baissé et reprendre, heu, quelque chose de un un objectif réaliste. Te dire: «Bon, allez», là, tu reprends par exemple, là, avec un programme de sur, heu, 3 fois par semaine. Bah, ça te laisse comme ça, heu, 1 jour de repos à chaque fois, par exemple lundi, mercredi et vendredi, dimanche et tu enchaînes comme ça jusqu'à que tu alternes et ça te permet, en fait, déjà d'avoir un objectif que tu vas pouvoir valider parce que sinon tu vas être m démotivé. Si t tu repars tout de suite de 5, ça va être difficile. A et pour autant, je comprends, hein, que c'est c'est c'est c'est pas forcément simple. Mais est-ce que tu tu vois ce ce côté-là? Est-ce que tu tu tu connais de faire un programme, heu et de t'y tenir?
Moui. D'accord. Mmh, c'est vrai. Se Ah, beh, heu, f pff c'est difficile honnêtement, heu, je vais essayer de en tout cas je vais essayer de l'appliquer, hem, je pense que ce qui me manque et tu l'as très bien dit, c'est un objectif clair et précis parce que, oui, mon corps il est pas encore vraiment athlétique mais honnêtement ça va et mon objectif enfin si j'ai un objectif à m à dire ce serait de, heu, de ne pas régresser plus quelque part. Donc, ouais, oui. Ce serait ça, hein, ouais.
Moui. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça en fait, il faudrait que tu découpes, heu, ta tâche un peu, heu heu, en petites en gros en gros, en petits étapes un peu plus ou moins faciles à à à faire! Tu te fixes en gros des mini objectifs parce qu'en fait, en te disant que tu réussis c'est même si des c'est s même si c'est petit, c'est pas des séances complètes comme tu faisais en Australie, 5 fois par semaine. C'est quand même des séan en fait, ce côté-là de te dire: «Bah, au moins tu fais quelque chose, plutôt que rien du tout». Sinon après, c'est un cercle vicieux.
Mmh, c'est vrai. M ah, absolument. Ouais, c'est vrai que, ouais, diviser mes objectifs plus gros en petits objectifs c'est ça rend les objectifs plus atteignables et ouais, c'est vrai que ça me motiverait, ouais, clairement, beaucoup plus quoi. Ou rien que faire une pompe de plus que la séance dernière ou la semaine dernière, ça peut être pas mal, en vrai. Ouais je suis c'est tre très très bon conseil pour le coup.
Oui, clairement et et c'est et c'est et c'est normal de encore une fois de ressentir ce que tu ressens, hein, tu tu as été, heu, à l'étranger, dans un autre environnement. Tu retournes ici où, bah, le t déjà le temps est pas propice. Il y a moins de, heu, de soleil, donc moins de vitamines D, donc moins de motivation, heu, de te un peu une déprime. Ça, c'est tout le monde passe par ce côté-là, surtout maintenant là, dans la période, heu heu, 10 décembre, janvier qui arrive, heu et et ça, ça peut être pas mal. Est-ce que tu as tu as tu as pensé à peut-être, heu, voir un peut-être, heu, un le c heu, un personne, heu, de santé ou quelqu'un de professionnel qui va un peu t'aider justement ou te coacher?
Bien sûr. Non ça je oh, heu oh, heu, je pense que j'en ai pas b enfin, si, là, pour le coup besoin actuellement. Peut-être pourquoi pas, ça pourrait m'aider mais j'ai pas envie de le le payer honnêtement. P pas pour le moment. Après, heu, je sais que j'ai mon frère qui est, bah, semi professionnel de force. Son nom, son sport, ça s'appelle la force quoi et donc, heu, ouais souvent je lui demande des je lui demandais, en tout cas, des conseils sur si je fais bien le mouvement, il en pense quoi, heu et je pense que, ouais, qu'il peut me servir de il y a, heu en fait i il vit pas chez moi mon frère. Il me sert de, heu, de soutien à distance quelque part et je pense qu'il y a une clé de la motivation à travers lui, ouais.
Mmh mh. Oui. D'accord. Oui, un peu comme ton mentor! Mmh et et justement, tu as pensé un peu à à à avoir ou récupérer du soutien, mais auprès de ta famille, auprès de tes amis, leur expliquer un peu la situation? Parce que là, c'est pas facile de de de de s'avouer un peu vaincu. Est ce que tu as pensé à à demander: «Heu, qu'est ce que vous en pensez? Est ce que vous avez une petite, heu, truc pour me motiver?», heu
Bah, je sais ce qu'ils en pensent, heu <chuckles> ils vont me dire que: «C'est pas bien, c'était mieux quand tu étais rentré d'Australie», évidemment et heu, que je te joue trop aux jeux vidéos justement, enfin, qui me font perdre la motivation tout ça, enfin c'est après ils sont pas à part mon frère comme je t'ai dit, ils sont pas très à même à me proposer des solutions concrètes comme mon frère ou comme tu es en train de me faire depuis tout à l'heure quoi.
Oui. Mmh mh. Oui. Oui. D'accord et hem, hem, heu heu, là du coup, que que quel serait en fait finalement ton nouvel objectif?
De, hem, d'avoir de la discipline, de choisir 3 jours et de d'y aller ces 3 jours-là et hem, <clears throat> il y a pas de, mmh: «OK, j'irai le lendemain ou le lundi je le décale à mardi», non, non il faut que j'aille lundi. Je pense que, bah en Australie j'avais cette étape. J'avais réussi à passer ce palier, heu: «Est-ce que j'y vais aujourd'hui ou j'y ou j'y vais pas?», c'est: «J'y vais quand?», en fait, c'est: «Je dois y aller», c'est il y avait pas de débat. Il y avait pas ça là, heu, là qu'il y a aujourd'hui quoi.
D'accord. Mmh mh. Mmh. D'accord. Oui, hein, c'est c'est clair. Après encore 1 fois, je comprends, hein, ce que tu ressens, c'est tu es bah et tout le monde d'ailleurs. Beaucoup d'entre nous, heu, ressentent ça, heu, de temps en temps. Heu, surtout donc, comme je t'ai dit, dans cette période-là et heu, c'est à toi aussi un peu, maintenant de, heu, si tu penses à, hem, bah, reconnaître un peu, heu, les les progrès, que tu vas faire. Parce que tu vas commencer 1 fois, 2 fois. Tu vas dire: «Mais finalement, là c'est c'est c'est c'est pas évident». Heu et même c'est pas grave en fait, d'avoir ces pé ces pauses-là. Là, maintenant tu vas tu vas pouvoir en fait, assumer ces pauses-là sans mal le prendre. Parce qu'actuellement, ce que tu ressens, c'est que, heu, tu fais des longues pauses et du coup c'est pas ben, c'est pas grave. Là, maintenant tu vas recommencer, lentement, mais tu vas faire des pauses mais que tu vas assumer, tout en continuant, bien évidemment, heu, à sur un programme réaliste.
Mmh, bien sûr. Mmh, c'est ça, ouais. Il y a, heu, aussi, enfin la question de: «Je sais pas quand y aller, si j'y vais le plutôt le matin, plutôt le soir». Heu, il y a une routine que j'ai essayée, c'est dès le réveil. Je mange une petite barre de de de protéines et j'y vais. C'est une une astuce, qui m'a aidé à y aller.
Mmh. D'accord. Ah oui, comme ça, heu, tu as tu y vas un peu le ventre vide quoi, histoire de pas
Non, j'ai l'impression que c'est plus histoire de ne pas de pas réfléchir. Parce que si je réfléchis, c'est là que vient la flemme quelque part et si je je me lève, je prends juste cette barre, pour pas avoir y aller le ventre trop vide justement et j'y vais directement. Je réfléchis pas et j'y vais et j'ai le temps que je réfléchisse, j'ai pas le choix, je suis déjà à la salle de sport donc, heu. Voilà, c'est je pense c'est une petite solution peut-être.
D'accord, oui, oui, c'est ça ça ça, peut-être, heu, clairement intéressant pour toi et surtout te fixer, comme je t'ai dit, dans le dans le dans la dans cette discipline maintenant, en programmant la liste, donc un moment qui est pas trop difficile pour toi. Genre que si tu vas dès le matin, là, dans la situation à caler, c'est peut-être pas évident. Donc, prends un moment où tu es bien réveillé, tu es bien à l'aise, tu as bien, heu, tu te sens bien. C'est et il fait beau par exemple dehors, heu, par exemple, là, en ce moment heu heu, allé temple heu, je sais pas, heu, la début d'aprem, avant que le soleil commence à se coucher, parce que là ça la motivation, elle va baisser. Est-ce que tu as pensé à faire ça?
D'accord, ouais. Heu, voui, enfin, j'y pensais pas vraiment, mais j'ai essayé plusieurs créneaux, le matin au réveil, comme je t'ai dit, en fin de matinée, en début d'après-midi et enfin, j'ai pas vraiment trouvé le créneau qui me plaît le plus. Je sais juste que je veux pas y aller quand il y a trop de monde. C'est-à-dire, heu, entre midi et 2 et après 17:00, enfin, après le travail quoi de manière générale, donc, heu, c'est le seul critère que j'ai.
D'accord. Ah, c'est c'est quand le le moment où il y a énormément de monde?
C'est 17:00 à peu près, ouais à dix-sept heures, heu
Je veux dire par heu heu, l'inverse plutôt, le moment où il y a pas du tout de monde?
Ben, le matin, après 08-09:00, enfin, quand les gens ils ont commencé le travail. Ou pourquoi pas en début d'après-mid ?i Comme tu m'as dit, ça pourrait être pas trop mal, ouais.
D'accord. Oui, ça ça ça ça semble important et hein, et après, encore une fois, heu heu ce que tu ressens, c'est tout à fait normal, et légitime, hein. C'est c'est ça, c'est c'est sûr que c'est pas simple. Tu passes de 5 séances, heu, à fond pendant, hein, 4 mois et tu retournes ici, où ça baisse petit à petit. Heu, c'est normal. Mais heu, oui, heu, tu tu as les capacités de pouvoir le faire, quoi.
Merci beaucoup, ouais. Bah, en tout cas, tu m'as remotivé à recommencer, quelque part, un nouveau bon départ et j'espère que, heu, ça va tenir sur la durée. En tout cas, heu, tu m'as donné les bonnes clés et c'est vraiment ce dont j'avais besoin, je te remercie beaucoup.
Bah écoute avec plaisir, je crois en toi, je sais que tu vas pouvoir sortir de cette situation et tu vas devenir bien plus fort, heu, qu'avant.
Merci. Merci beaucoup.